ค่ะ รบกวนช่วยเล่าในเรื่องของแบบ เอ่อ เมื่อความไว้ใจของเราเนี่ยค่ะหายไปแบบเนี้ย เราอยากรู้อะค่ะว่า คุณคิดว่าแบบเนี้ย เราควรที่จะเริ่มฟู้น ฟื้นฟูจากตรงไหนก่อนเหรอคะ? อา
อืม ก็ต้องเริ่มจากการให้เวลาตัวเองก่อนเนาะ ก็คือให้เวลาตัวเองได้ทบทวนนะคะ แล้วก็ได้คิดถึงเรื่องราวที่ผ่าน ๆ มาว่า อะไรเนี่ยทำให้เราไว้ใจคนคนหนึ่งได้ขนาดนี้ แล้วอะไรที่มันทำให้เขาเนี่ยทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของเรา มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราเนี่ยไว้ใจเขาขนาดไหนอะนะ แล้วก็แบบว่า เอ่อ มันก็ต้องใช้เวลานานแค่ไหนเนาะในการฟื้นฟูอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ เออ อืม! จากที่คุณเล่ามาแบบนี้ อยากรู้รายละเอียดเลยค่ะว่า พอจะมีการ เอ่อ เขาเรียกว่า มีประสบการณ์ส่วนตัวไหมคะ? ที่แบบทำให้คุณเนี่ยเจอเรื่องราวแบบนี้ แล้วทำให้เราเนี่ยต้องรู้สึกว่า เราจะต้องมีการให้เวลาตัวเอง หรือว่ามีการทบทวนในเรื่องของความไว้ใจของตัวเองกับคนอื่นน่ะค่ะ?
อืม! มี ๆ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ก็คือว่า เราเนี่ยเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะ คือแบบไว้ใจกันมากเลย สนิทกันแบบว่า เอ่อ เรียกว่า ตัวติดกันน่ะ เออ จนคนเขาคิดว่าแบบว่าไม่ใช่เพื่อนน่ะ เป็นเหมือนแบบ เป็นเหมือนแฟนกัน เอิ่บ แต่ แต่เขาเป็นผู้หญิงนะ ไม่ใช่ผู้ชาย แต่ว่าคือแบบ โอ๊ย! ตัวติดกันแบบไปไหนเห็น เจอคนนี้ก็ต้องเจอคนนี้ อะไรอย่างเงี้ย จนแบบว่าเขาก็คิดว่าเป็นแบบฝาแฝดกัน เป็นอะไรกัน อย่างงี้เลย แล้วก็สนิทกันมาก ๆ อือฮึ แต่สุดท้ายแล้วอะเขาก็ เอ่อ เหมือนกับว่า อยู่ ๆ อะเขาก็มา เหมือนไปฟังใครหรืออะไรก็ไม่รู้อะ แล้วเขาก็มาทำให้เราอะ เอ่อ เหมือนแบบห่าง ๆ เราไปเนาะ โดยที่ไม่ ไม่บอกเราว่าเพราะอะไร ไรอย่างเงี้ย เออ แล้วทีเนี้ยมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะ ด้วยความที่ชีวิตเราอะมันก็ เอ่อ ตกงาน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่ามีปัญหานิดหน่อย ไรงี้ ใช่ไหม เออ แล้วทีนี้เขาก็เลยมาพูดกับเราว่า "ก็โชคดีมาเยอะแล้ว ก็สมควรโดนบ้างล่ะ"
ค่ะ อืม! อา อืม พี่น้อง อ๋อ เป็นแฟน อา ค่ะ อืม อา ด้วยกัน อืม ค่ะ อือฮึ แย่ ร อืม อือ ค่ะ อ้าว! แบบนี้ก็ได้เหรอ? อ้าว แล้วเขาเป็นเพื่อนเราไม่ใช่เหรอ? ที่แบบว่าสนิทกับคุณมานาน ไปไหนก็ไปด้วยกัน เหมือน เหมือนเป็นปาท่องโก๋ ตัวติด
เออ ใช่ เออ ใช่ เราไม่รู้ว่า เขาอะสะสมความไม่พอใจ ความ คือ จิ จำได้ไหมที่เราบอกว่า เขาตึง ๆ ไป แล้วเขาห่าง ๆ ไปอะ เราไม่รู้ว่า เขารอจังหวะเวลาให้เรา ชีวิตเราพัง แล้วก็ค่อยมาพูดกับเราแบบนี้
ค่ะ แปลก อืม แล้วอย่างงี้ก็แสดงว่าเขาเนี่ย จริง ๆ เขาอาจจะมีความรู้สึกบางอย่าง ที่เราเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่า เขาคิดกับเราแบบนี้ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ? แล้วตอนนั้นเนี่ย คุณเห็นเขาเป็นแบบเนี้ย หรือว่าพูด พูดจากับคุณแบบเนี้ย โทษทีนะคะ คุณรู้สึกยังไงบ้างคะ? แล้วก็รู้สึกว่า เออ มัน มันเกิดจากอะไร? หรือว่าเรารู้สึกสงสัยอะไรบ้างไหม?
ใช่ ค่ะ ก็คือย้อนกลับไปหลาย ๆ อย่าง ก็เราก็ไปนั่งคิดย้อนไปเนาะว่า "เอ๊ะ เรื่องนี้มันเกิดจากอะไร เกิดจากตรงไหน?" อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ มันก็เกิดไปย้อนตรงที่ว่า เราเนี่ยได้มาทำงานในบริษัทที่เดียวกัน แล้วเป็นบริษัทในเครือ แล้วเขาเนี่ยอยู่บริษัทลูก เราอยู่บริษัทแม่ แล้วทีเนี้ย เวลาการปฏิบัติต่อบริษัทลูกกับบริษัทแม่ มันก็ไม่เหมือนกันเนาะ คือเราอะเข้าไปก่อน แล้วเราได้อยู่บริษัทแม่เนี่ย เวลาที่บริษัทแม่ไปไหนอะ เขาก็จะเหมือนแบบ ถ้าบินเครื่องบินก็จะไป Business Class ไปโรงแรม 5 ดาว อย่างงี้ ใช่ไหม ไป ไปประชุมอะ แต่กับในขณะที่บริษัทลูกเนี่ย มันเพิ่งเริ่มก่อตั้ง เขาก็จะได้ไปแค่โรงแรม 3 ดาว แล้วก็ไปแบบรถตู้ไปนั่งไป แต่อย่างของเราเนี่ย เขามีรถมารับ ใช่ไหมคะ แล้วหลังจากนั้น มันก็เกิดการเปรียบเทียบมาเรื่อย ๆ ไง อา
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่อง ว่าทำให้หลาย ๆ คนเนี่ย เขาแตกคอกันมาเยอะแล้วนะคะ อย่างเช่น หลาย ๆ คนเนี่ย เป็นเพื่อนกันมาแบบสนิทกันอย่างดีเลย แต่พอรู้สึกว่าเพื่อน อ่า เขาได้ดีกว่าเรา หรือว่า "เฮ้ย ทำไมเขา ชีวิตเขาดีจังเลย" ไรอย่างเงี้ย มันก็ พอเปรียบเทียบแล้ว ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแย่ได้เหมือนกัน แล้วก็กลายเป็น จากเพื่อนเนี่ยกลายเป็น เขาเรียกว่า ความอิจฉาริษยาได้เหมือนกัน อ๋อ น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ใช่ อืม! อือฮึ อืม! ศัตรูเลยแหละ อืม แต่เราไม่รู้ตัวเลยนะ เราไม่รู้ตัว เราก็ยังไว้ใจเขาเหมือนเดิม ด้วยการ เออ เวลาสมมุติว่า เรากลับมาจากที่ประชุม ใช่ไหม คือ แต่ ล เวลาเราไปประชุมแต่ละที่ เราแยกกันไป เราไม่ได้ไปด้วยกัน แล้วเวลาเรากลับมาเนี่ย ด้วยความที่เป็นเพื่อน เข้าใจไหม เราก็จะโทรไปเล่า "เธอ! เธอ เขาเอาดอกไม้มารับเธอไหมอะ คือแบบว่า อุ๊ย! เขาเอาดอกไม้ช่อใหญ่มากเลยอะ มารับฉันแบบที่หน้าประตูเลยนะ" ไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบ พ เสียงเงียบไป "ไม่เห็นจะมีเลย" เงี้ย แบบ "ทำไม ทำไมเธอได้ดอกไม้ด้วยอะ?" เราก็เริ่มเอะใจแล้ว "อ้าว เขาไม่ได้เหรอวะ" <chuckles> ใช่ไหม
ค่ะ ค่ะ อืม อ้าว จริง ๆ ความเป็นเพื่อนกันจริง ๆ นะคะ คิดว่าโดยส่วนตัวอะ ถ้าเป็น เขาเรียกว่า โดยปกติก็น่าจะรู้สึกดีกับ "เอ๊ย ดีจังเลย โอ้ โชคดีมาก นี่แบบสุดยอดเลยนะ บริษัทเขา treat เธอดีมาก ดีใจด้วย" แต่ถ้ามีลุก ความรู้สึกที่แบบว่า น้อยเนื้อต่ำใจ หรือมีการเปรียบเทียบเนี่ย ก็จะกลายเป็นอีกความรู้สึกหนึ่ง ใช่ไหมคะ? อย่างที่คุณ
เออ ใช่ อือฮึ จริงเลย ใช่ ใช่เลยค่ะ อันนี้เลย แล้วทีนี้เราก็ น นึกย้อนไป แล้วพอตอน พอตอนเสร็จปุ๊บ เราก็ ตอนกลางวันก็เริ่มไม่ไปกินข้าวกับเรา ไปกับพี่อีกคนหนึ่ง อา แล้วพอแบบ อ่า แปลกแล้ว เริ่มแปลกแล้ว ใช่ไหม? เออ เราก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ดี แต่ก็ยังไว้ใจเขาอยู่ดี ก็ยังแบบเอาขนมไปแบ่ง โทรไปบางทีเขาก็ "เออ แค่นี้ก่อนนะไม่ว่าง" อ้าว เมื่อก่อนคุยกันตั้ง 2-3 ชั่วโมง ถึง 01:00-02:00
อือฮึ แปลก ค่ะ ได้ คือจริง ๆ คุณน่ะ ไม่ได้คิดอะไรเลย แล้วก็มองว่า เขาเป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดใช่ไหมคะ? ไม่ได้คิดว่าจะต้องแข่ง หรือว่ามีการเปรียบเทียบ หรือจริง ๆ ถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันจริง ๆ อะค่ะ ถ้าเกิดเราเห็นว่า เพื่อนเนี่ยได้ดี เราก็จะรู้สึกยินดีด้วย แล้วก็รู้สึกว่า เพื่อนเนี่ย เอ่อ "เธอเหมาะสมแล้วแหละ เออ ควร เธอควรค่ากับสิ่งนี้ ยินดีด้วยนะ" ไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกยินดีกับเราอะค่ะ ก็อาจจะมีการเปรียบเทียบ แล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจ แล้วก็อาจจะแปลเป็นอย่างอื่นได้ อย่างที่คุณเล่าเนี่ยค่ะ อ้อ
ไม่ได้คิดสิ ใช่ อืม ใช่ แล้วคือเหมือนกับว่า เราอะโตมาจากตัวเล็ก ๆ ด้วยกัน เราเคยทำงานบริษัท เป็นแผนกในตำแหน่งเดียวกัน ก็คือตำแหน่งเหมือนแบบพนักงานทั่วไปมาเหมือนกัน ถูก ไหม จนกระทั่งเราอะมาเข้าบริษัทนี้ก่อน แต่ด้วยความที่เรารักเพื่อนไง เราก็ชวนเพื่อนมาทำด้วย "เธอออกจากที่นู่นเลย มา ทำกับฉัน" แล้วเราก็ไป ยังไปบอกเจ้านายเลยว่า "เพื่อนฉันน่ะมีความสามารถเทียบเท่าฉันเลย เธอต้องจ่ายเงินเดือนเขาให้เท่ากับฉันนะ แต่ ถึงแม้ว่าเขาจะทำบริษัทลูก" อืม! เราก็ยังไปพูดอย่างงี้เลยนะ
ใช่ อือ ค่ะ แต่คุณนี่ก็รักเพื่อนมากเลยนะคะ หมาย หมายถึงว่า เอ่อ มีการชักชวน หรือว่ามีการ เขาเรียกว่า อาจจะบอกเจ้านายว่าแบบ "เออ เพื่อนฉันเนี่ยดีมากเลยนะ ช่วยรับเข้ามาทำด้วย" จริง ๆ คุณเนี่ยรักเพื่อนมากเลย แล้วก็หวังดีกับเพื่อน อยากให้เพื่อนแบบมีงานมีการทำที่ดี สวัสดิการที่ดีใช่ไหมคะ?
ใช่ อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่เลย อือฮึ แต่ว่าด้วยความที่ บางทีอะ <clears throat> เราอะ พอเราไปแบบ เหมือนเพื่อนกันเนาะ เวลาที่เราไปได้อะไรดี ๆ มา "เธอ ฉันได้กระเป๋าใหม่ เธอดูสิ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบประมาณนี้ อา! แต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้น
อืม ค่ะ เราก็อยากจะแชร์ อืม ไม่ได้คิดอะไร เขาคิดว่า เราอวดหรือเปล่าคะตอนนั้น?
ใช่ เขาคิดว่า เราอวด แต่เราไม่ได้อวดไง เรา เราทำตัวปกติเลย
แต่จริง ๆ ความเป็นเพื่อน ความเป็นเพื่อนกันโดยทั่วไปอะ ถ้ามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดสนิทกันมาก ๆ นะคะ เท่าที่เคยเห็นเนี่ย ก็คือเขาจะมีการแชร์กันทุกเรื่อง ไม่ได้คิดว่า เพราะฉันอวดเธอ หรือว่า เฮ้ย อาจจะคุยกันเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว เรื่องลูก เรื่องสามีภรรยา ไรเงี้ย ใช่ไหมคะ ไม่ได้มีการเปรียบเทียบ หรือเป็นความรู้สึกอื่น แต่อันที่คุณเล่าเนี่ยแปลกมากเลยค่ะ เออ อืม
อืม อือฮึ อืม แปลกใช่ไหม? อา แล้วทีนี้ ไอ้ที่แปลกไปกว่านั้น ที่ว่าความไว้ใจมันหายไปเลย มันพังทลายไปเลย คือตอนนั้นน่ะ เราอะ ก็คือเรา เราแต่งงานแล้ว ใช่ไหมคะ แต่เราอะไม่ได้บอกสถานะว่า เราอะแต่งงานแล้วกับใครเลย คือเราก็แบบเหมือน เพราะว่าเราจะต้องไปทำงานต่างประเทศ เราต้องไปหาลูกค้า เราไปอะไรอย่างเงี้ย เราไม่อยากให้บริษัทมองว่า เรามีครอบครัวแล้วเราจะต้องไป ไปไหนไกล ๆ ไปอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ได้ ซึ่งสามีเรา เขาเข้าใจ เขาไม่เป็นไรเลย "ยูจะไปกี่อาทิตย์ก็ได้เรื่องของเธอ" อา ทีนี้ ก็ไม่มีใครรู้ ที่บริษัทไม่มีใครรู้ว่าเราแต่งงาน มีเขาคนเดียวที่รู้ มีเขาคนเดียว อา เสร็จแล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย จากปกติอะที่เราเคยเชื่อใจเขาได้ทุกอย่าง คนในบริษัทรู้เรื่อง!
ค่ะ จ้ะ อืม เป็นความลับ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ? อืม อืม! อันนี้ก็รู้เลยนะคะ เพราะว่าจากที่คุณเล่าเนี่ย เขารู้แค่คนเดียว มันจะมาจากใครไม่ได้เลยนอกจากเขา
ใช่ ถูกต้อง คนในบริษัทมาถามเลยว่า "สามีเป็นยังไงบ้าง?" ฮะ!
อา อา! อันนี้ไม่ได้เนาะ มันเป็นความลับเนาะ ค่ะ
เราก็เลย อา! เราก็แบบ ใช่ คือ มัน จริง ๆ มันไม่ได้ความลับ แต่เราไม่ได้อยากเปิดเผยไง
อืม เราไม่ได้สะดวกใจ ถ้าเกิดเราเล่าเนี่ยก็จะต้องผ่านปากเราเอง ไม่ใช่ว่าแบบว่า อ่า มีคนไปเล่าให้คนอื่นฟัง อะไรงี้ ใช่ไหมคะ เข้าใจเลย
ใช่ ถูก อืม อันนี้ก็มาตงิดแล้วข้อหนึ่ง เราก็เริ่ม เราก็เริ่มแบบ เริ่ม เริ่มใจไม่ค่อยดี เหมือนว่าไม่ ไม่ค่อยมีควา ไม่ค่อยสบายใจแล้วว่า เขา แล้วเขาจะเอาความลับอะไรไปบอกอีก? อย่างงี้ ใช่ไหมคะ อืม
แล้วคุณทำยังไง? อืม ค่ะ อือ อืม! ขนาดเรื่องนี้ยังบอก ใช่ไหมคะ แล้วเรื่องอื่นนี่จะเหลือไหม!
ถูก! แล้วเสร็จแล้วอะมันมีจังหวะตรง ที่ ว่า เราออกจากงานน่ะแหละ เรา เราก็คือ เรา อ เราก็ออกจากงานไปใช่ไหมคะ เพราะเราไปได้งานที่อื่น ที่ทำที่แบบอยู่ที่บ้าน เราก็ทำงานที่อื่น เราก็ออก เราก็ลาออก อา แล้วเสร็จแล้วพอ บังเอิญงานที่เราไปทำที่บ้านน่ะ มันก็ปิดบริษัทไปอีก เราก็เลยตกงานทั้ง 2 ที่ถูกไหมคะ อืม
<chuckles> อืม ค่ะ อืม
เราก็เลยไปเล่าให้เขาฟังว่า "สงสัยปีเนี้ยดวงไม่ดีเลย คือแบบปีชงบ้างอะไรบ้าง เงี้ย โอ้โฮ คือชีวิตฉันแย่มากเลยอะ ตกงานทั้ง 2 ที่เลยอะ ออกจากที่นั่นมา นึกว่าจะได้ที่นี่ ที่นี่ก็ไม่ได้อีก" อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เขาก็บอกว่า "ก็โชคดีมาเยอะแล้วนี่ ก็สมควรโดนบ้างแล้วแหละ"
ค่ะ อา แล้วเขาว่ายังไงบ้าง? ใคร? อืม นึกออก ค่ะ แล้วเขาว่ายังไงบ้าง? ค่ะ อ้าว?
คือคำเนี้ยนั่นแหละ ที่มันทำให้โลกทั้งใบเราแตกสลายเลยอะ
อืม <chuckles> โอ้โฮ! แล้ว แล้วคุณน่าจะเจ็บปวดมากเลยนะคะ จากคนที่เราคิดว่า เขาเป็นเพื่อนสนิทเราเนาะ แล้วมาพูดแบบเนี้ย แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้าง? แล้วก็มีการรับมือ หรือว่ามี เขาเรียกว่า การตอบรับที่เปลี่ยนไปจากเพื่อนยังไงบ้างคะ? พฤติกรรมที่เราแบบ อาจจะเลิกสนิท หรือว่าอาจจะมีการเว้นระยะยังไงบ้างคะเนี่ย?
รับไม่ได้! มาก ไม่ได้เลย ร้องไห้ ร้องไห้หลายวันเลย เหมือนอกหักเลย เหมือนแบบ
อืม
เหมือนคนอกหักอะ เหมือนแบบ เรารักมากอะ แล้วก็แบบเรารักเขามากอะ แล้วเหมือนเขาเป็นแบบ เราพาเขาไปหาพ่อหาแม่ เจอพี่เจอน้อง เราบอกว่า "คนนี้เป็นเพื่อนสนิท คนนี้แบบ" พ่อแม่พี่น้องเราทุกคนก็รักเขา ไรอย่างเงี้ย เราไม่คิดว่า เขาอะจะคิดกับเราแบบนี้
เห็นด้วยนะคะ อืม อืม ค่ะ แอ๊ม คือเรา อืม คือเรามองเขาว่า เป็นครอบครัว เป็นเพื่อนสนิทมาก ๆ คนหนึ่ง ที่เล่าทุกเรื่องให้ฟัง แล้วไม่คิดว่าเขาเนี่ย จะคิดแบบ
แล้ว ใช่ เขาอยากได้ที่ดิน เราก็บอกว่า "ไปสิ ไปซื้อกับเรา เดี่ยวเราให้พ่อเราเป็นคนจัดการให้" เพราะว่าพ่อเราเขาก็รู้จักคนเยอะเนาะ "เดี่ยวเรามาซื้อแบ่งกันคนละครึ่ง" เขาบอกว่า "เขาไม่เคยมีที่ดินมาก่อนในชีวิต" "ได้ ๆ เธอไปบ้านเราเลย เดี๋ยวเราจัดการให้ เดี่ยวเราช่วย" เพราะบ้านเราก็มีที่เยอะ ใช่ไหม แล้วทีเนี้ยพอเขาไปเห็นว่า บ้านเราอะ มี มีที่เยอะ แล้วตัวเขาไม่เคยมีที่มาก่อนในชีวิต ไรอย่างเงี้ย ก็เปรียบเทียบอีก อืม
ค่ะ อือฮึ มันก็ อา ค่ะ ค่ะ อ๊อก อันนี้แปลกมากค่ะ หมายถึงว่า จริง ๆ ถ้าคนเป็นเพื่อนกันเนาะ แบบไม่ได้คิดอะไร อย่างเงี้ย คิดแค่ว่า "ข เออ เขาเป็นเพื่อนรักเรา อย่างน้อย เออ โชคดีจังเลยที่มีเพื่อนแบบนี้มาแนะนำเรื่องซื้อที่ดินให้เรา ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ แต่อันเนี้ยเพื่อนสนิทเรา" ไรอย่างเงี้ย เขาน่าจะรู้สึกดีใจมากกว่าที่จะมารู้สึกเปรียบเทียบกันนะคะ เออ
แต่ เออ แต่อาจจะเป็น แบบว่าอาจจะเป็นความผิดเราตั้งแต่แรกก็ได้ ตอนที่เราคบเขาตั้งแต่แรกอะ เราไม่ได้บอกฐานะที่แท้จริงของเราไง เราเห็นว่า เขาอะเป็นคนที่แบบไม่มีอะไร แล้วเราก็เห็นใจเขา เราก็เลยไปเป็นเพื่อนกับเขา
อือ คิดอะไร ค่ะ
อืม พอเขาบอกว่า "เขาเป็นลูกคนกลาง พ่อแม่ไม่รัก" อะไรอย่างเงี้ย เราด้วยความที่แบบ เออ เราเห็นใจ เราก็เลยเหมือนไปเติมเต็มให้เขา ไปเป็นแบบ ไปแบบ "เออ ไม่เป็นไร ๆ เธอมาอยู่กับเรา" อะไรอย่างเงี้ย
อืม จาก อา อันนี้ก็แอบเสียใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าจริง ๆ เรา จากที่ฟังคุณเนี่ย เหมือนเราไม่ได้คิดอะไรเกินเลย หมายถึงว่า ไม่ได้คิดใน ในแง่ไม่ดีกับเพื่อนเลย เราแค่อยากแบบซัปพอร์ต แล้วก็รู้สึกว่า เออ เธอเป็นเพื่อนที่เราไว้ใจ แล้วก็อยากจะเล่าทุกอย่างให้ฟังนะ มีปัญหาอะไรก็แบบ เออ เรารับฟังได้ หรือว่าถ้าพอจะช่วยได้ก็ช่วย ไม่ได้คิดถึงว่าฐานะไม่เหมือนกัน หรือว่ามีพื้นเพที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ? อ๋อ อือ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ คือเสียใจจริง ๆ นะ คิ เหมือน เหมือนคนอกหักอะ เหมือนแบบ เอ่อ กินไม่ ได้ นอนไม่หลับ คิดวนอยู่ในหัว ที่ผ่านมาคืออะไร อะไรแบบ เรา เราใช้เวลาไปด้วยกันเท่าไร เรากินเรานอนด้วยกันมายังไง เธอไม่อยู่บ้าน ฉันก็ยังไปเฝ้าบ้านให้เธอ ไปเลี้ยงข้าวหมาให้เธอ อะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่าง แล้วมัน ใช้เวลานานมากอะค่ะ เป็นปีนะ
ค่ะ อืม มันน่าเสียใจ อืม ค่ะ อือ ค่ะ เข้าใจ แล้วหลังจากนั้นคุณ อ่า ใช้เวลาเป็นปีใช่ไหมคะ? หลังจากนั้นคุณมีการ ตัดสินใจยังไงบ้างคะ? หรือว่ามี มีการ เทกแอกชัน ยังไงบ้าง? ก็คือเลือก อา
ก็ปล่อยให้มัน คือมันก็เหมือนอาการแผลสดเนาะ มันก็ใช้เวลาในการฟื้นฟู ในการเยียวยารักษา ใช่ไหมคะ แล้วพอหลังจากนั้นแผลมันก็ค่อย ๆ หาย แล้วมันก็กลายเป็นแผลเป็น แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกลับไปคบกับเขาได้เหมือนเดิมอีกต่อไปอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อา อืม ออกเลย อืม ไม่ ไม่สนิทใจใช่ไหมคะ? เพราะหลาย ๆ อย่างที่เขาทำกับเราเนี่ย เออ ต้องแสดงความเสียใจด้วย อือ
มันไม่ได้อะค่ะ มันเหมือนคนที่โดน เหมือนคนที่โดน เอ่อ ทำร้ายมาก ๆ โดน โดน โดนฟันโดนอะไร จนแผลเหวอะหวะ แล้วกว่าจะรักษาเวลา มันใช้เวลานานมากเลยอะค่ะ ในการที่จะเยียวยาเนาะ อา แต่ก็
อา ใจมาก ค่ะ ก็เสียใจด้วยนะคะ เออ แล้ว แล้วอย่างงี้คุณ มัน เขาเรียกว่า ประสบการณ์ในอดีตที่ ในการคบคนแล้วทำให้เกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ เรียกว่า เป็นรอยแผลเป็นเนาะ อย่างเงี้ย มันส่งผลต่อการที่คุณเนี่ยรู้จักคนใหม่ ๆ หรือว่ามีการสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นเยอะกว่าเดิมไหมคะ? ในการรู้จักคนเน็ม
อือฮึ อือฮึ โอ้โฮ! มากค่ะ มาก ๆ เลย ก็คือว่า อ่า ไม่กล้า ไม่ค่อยกล้าคบ คือคบอะแหละ คบเพื่อนใหม่นั่นแหละ แต่ไม่ให้ใจค่ะ ให้แค่ 50% ไม่เคยให้ 100 เลย
อืม ค่ะ อืม ทัน ค่ะ อืม! ใช่ เอาเรื่อง น่าจะแบบว่าเป็นปกติของคนที่ผ่านอะไรแบบนี้มาเนาะ อ๋อ ก็ ค่ะ
อืม คือ ใช่ค่ะ คือ คือกลัวเลยอะ เพราะว่ามันใช้เวลามาก กว่ามันจะหาย แต่ว่ามันยัง มันยังนึกถึงได้อยู่ คือ แต่ว่าพอนึกถึงแล้วว่า ความรู้สึกเจ็บปวดมันไม่มีแล้วล่ะ แต่ว่ามันก็ยังนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ว่า มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
อืม ค่ะ อืม
อย่างเงี้ยค่ะ
เขาเรียกว่า เวลาเยียวยาทุกสิ่ง ก็คือ อา อย่างน้อยเราก็ได้เกราะป้องกันนะคะ ในการที่จะคบคนใหม่ ๆ เนาะว่าแบบ เออ เราก็ไม่ต้องให้ใจไปทั้งหมด แล้วก็บางเรื่องที่เราคิดว่า เอ่อ สิ่งที่เราทำไปเนี่ย เราไม่ได้คิดอะไร แต่บางคนเขาก็อาจจะคิดว่าแบบ เออ เอามาเปรียบเทียบ อย่างงี้เนาะ
ใช่เลยค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะ มันก็เป็นประสบการณ์เนาะ มันก็ยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะ
ระวัง ค่ะ ก็ขอให้คุณเนี่ย พบเจอแต่คนดี ๆ นะคะ ขอบคุณมาก ๆ ที่มาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้